Nah, makanya aku bilang waktu itu setelah aku mmm, pindah jurusan ya udah 2 semester, aku bilang lah sama orang tua. Aku bilang, "mah sebenarnya gitu ya, aku tuh enggak jadi guru, aku bilang aku jadi masuk nih ke ke teknik", gitu. Dan waktu itu ke teknik mesin gitu. Karena aku pikir teknik mesin itu seru. Ternyata sama aja nih mah gitu ya, matematika <chuckles> isinya. <chuckles>
Mhm. <chuckles> <chuckles> Ke teknik. Waduh. Ya. <chuckles> Terus tanggapan mama gimana?
Wah, dari situ tuh langsung nelpon, Kak. Lah, aku ngirim nih ya, enggak pakai lama langsung nelpon, Kak. Udah gitu ya, pasti gitu ya dimarahin aku udah paham tuh, pasti dimarahin, gitu. Langsung kayak dia tuh, "kenapa sih kamu gini gini gini gini gini gitu ya, padahal kan mama tuh pengennya telinga terbaik buat kamu gitu gitu gitu gitu gitu-", biasa kan, biasalah gitu ya orang tua. Tapi aku bilang lah, aku jelasin lah bahwasanya aku tuh sebenarnya enggak seneng nih sama matematika, gitu. Terus kemudian ya aku mikirnya ke teknik ini, itu agak jauh nih dari matematika. Ternyata sama juga mah gitu ya ke matematika. Nah kan, eee, terus orang tua aku langsung bilang. <laughs> Iya, malah kayak disyukurin gitu kan. "Syukurin, mama juga bilang apa kan", gitu. Kamu juga kayaknya enggak lepas-lepas tuh kan dari matematika. Memang takdirnya aja, gitu. Dia bilang malah kayak gitu.
Ya. Ya. <chuckles> Iya, iya. <laughs> Enggak dengerin orang tua sih, gitu ya. <chuckles> <laughs> Aduh. Mhm, mhm. Malah lebih susah. <chuckles> Aduh ini lucu banget. Terus terus eee, akhirnya lulus tuh?
Iya. Nah akhirnya, Alhamdulillah Kak, lulus ya, walaupun mungkin agak sedikit molor ya. <laughs>
Alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa lah, teknik memang susah ya?